Eee, karşıma çıkan
Yani yine böyle "Hayatımı değiştirdi." diyebileceğin belki de.
Eee, <chuckles> ih yani hayatımı değiştirme noktasında değil. A, o kadar böyle köklü bir değişiklik olmadı hayatımda ama, eee, yani komik bir olay mesela hayatımda, e daha konforlu, hayatımı, eee, daha konforlu hâle getirdi diyebilirim. Eee, şöyle hemen hızlıca ya da kısaca anlatayım. Yaşadığımız evde biz işte paylaşımlı bir evde kalıyorduk, eee, çünkü işte kiralar biraz yüksek vs. diye. Bir de eşyalarımız yok, hâlâ kalacak mıyız, gidecek miyiz, eee, tartışması var kafamızda. O yüzden hani çok yerleşik hayata henüz geçemedik ve paylaşımlı bir evde kalıyorduk. Eee, derken derken biz, eee, evin içerisindeki tüm herkesi bir şekilde gönderdik. <chuckles> Ya aslında olaylar bizimle alakalı gelişmedi. Eee, herkes bir şekilde gitti evden ve en son biz kaldık. Şu an evde tek başımızdayız. Kendi ailemizleyiz yani, kendi çekirdek ailemizdeyiz ve, eee, kira da, eee, mahalledeki diğer evlerle kıyaslandığı zaman gerçekten nerdeyse yarısı kadar, hatta yarısından da az bir, eee, ücretimiz, üc kira, eee, bedelimiz var. O mesela bizim için hani böyle şey ilginç oldu yani, emm, ilk başta birazcık bizim için olumsuz gibi göründü insanların çıkıyor olması ama sonrasında dedik ki: "Ya, evet, biz bu eve gerçekten hani tek başımıza çıkıyor olsak yüksek ihtimalle maddi olanak, eee, maddi imkânlarımız yetmeyecekti bunun için ve hani şu an evet, <chuckles> böyle bir durum da oldu."
Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> A! Hı hı. A! Anladım. Hı hı. Çok doğru.